À, đúng rồi đó, nếu mà giả sử hai người mà đang nói chuyện với nhau, ơ, tin nhắn, đúng không? Tự nhiên người ta mất mất hút độ tầm vài tiếng đồng hồ không chịu trả lời là tự nhiên trong lòng dấy lên cái ờ, nghi ngờ đối phương ấy, đúng không? Đó, ai muốn vậy đâu.
Ờ. Ưm. Ừ, đúng rồi. Ưm, ờ, là thấy khó chịu rồi, ờ, là thấy khó chịu liền, ừm. Đó, nên mình thấy cái việc mà gặp mặt nhau trực tiếp á, lúc nào nó cũng sẽ, giống như là, thể hiện cảm xúc chân thật hơn nè, nó nghe nó làm cho cái, a, tinh thần của mình cũng cảm thấy được an toàn, ổn định hơn tại vì tui tui thấy vậy á. Ưm, thí dụ ra gặp mặt người đó nói chuyện, tui thấy bao giờ cũng thấy, a giống như tình yêu thôi nghe, còn tình bạn thì sao cũng được, tại tình bạn chỉ là bạn thôi chứ không phải tình yêu, ờ, đó. Đó, thậm chí mà, ừm sao, sao?
Ừ. Ờ. À, ừ. Ờ. Ô kê, ô kê. Ừ, thế nhưng mà ấy, mình muốn hỏi thêm là ừ, thế ví dụ giả sử bây giờ trường hợp bất khả kháng đi, ví dụ người ta không thể gặp nhau đi, ừ, kiểu, người ta không thể gặp nhau trực tiếp thì làm cách nào để giữ mối quan hệ sâu sắc mà vẫn vẫn tốt đẹp như là cái lúc mà mình gặp trực tiếp nhỉ?
Ừm. Ừm, làm sao, sao? Ờ, bất khả kháng hả? Ừm, thì cái đó là ừm. Hiểu, sao ta, thì, ờ, cái đó thí dụ bây giờ bạn bây giờ bạn có một cái mối quan hệ sâu sắc là sao, kiểu là giống như là kiên định, đúng không? Kiên định là không có sợ gì, thì tôi nghĩ là cái này phải bạn có tinh thần tinh thần thép phải hông? Ờ, đúng rồi, đúng rồi, thì ợ thì, ờ, tụi tui bên trong thì tụi tôi kêu bằng bạn có một cái tinh thần vững chắc, tinh thần thép hông? Tinh thần thép, lý do là tại sao? Giống như có bị lay động bởi mấy cái việc mà còn tùy theo cái, nhưng mà cái này phải đến từ hai phía nha, chứ nhiều khi, ơ, phía bên đàng gái hay là phía bên đàng trai mà hay cái kiểu chụp hình với bạn khác giới mà đăng không Instagram, mà chụp để cho <laughs> cái này thì hên xui nha, <chuckles> ờ, ừm.
À Ừ, ừm, ừm. À, này là gọi gọi sự tin tưởng tuyệt đối, đúng không? A! À! Ừ. À! Ờ, đúng rồi, đúng rồi. À! À! À, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là phải cả hai người cùng xây dựng được, gọi là, sự tin tưởng lẫn nhau, đúng không? Thì cái việc yêu xa hay yêu gần nó cũng không còn là cái vấn đề mà mình mình phải đáng quan trọng, đúng không?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
Ừ. À, đúng rồi đó, thì ừ. Ừ. À! Ờ, ờ. Ờ, ờ. À.

À, nói chung là cũng tùy vào mỗi con người, tùy vào mỗi mối quan hệ của họ, đúng không? Thì nói chung mình thì mình thì chắc là mình cũng có tinh thần thép thực sự đấy, bởi vì mình thực sự mình chả cần giao tiếp với mọi người trong khoảng một thời gian rất dài luôn ấy. Theo mình thấy là mình có thể không nói chuyện, không gặp mặt với mọi người 1 tháng cũng được, 2 tháng cũng được, mà mình thấy vẫn ổn, thì mình nghĩ là ơ, đúng rồi, mình không nói luôn. Ừ, nghĩa là mình kể cho bạn nghe, năm ngoái, nguyên cái năm ngoái nhá, mình đi ra ngoài rất là ít nha, 1 tuần mình đi chợ có 1 lần thôi, mình cứ ngồi ở nhà mình làm việc luôn ấy, thế, kiểu, nó thành thói quen.
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ờ, ờ. OK, ờ. Ừm. À, hiểu, hiểu, hiểu. À. Là không nói luôn hả? Hay là là sao? Là không nói luôn, hay là, ừm, kiểu, chỉ muốn nói ờ, không nói luôn. À, lạnh thế! Ừm. Ừm. Ờ. Ô kê. Mà đi chợ có nói chuyện với ai đâu, chắc nói chuyện được với cái cô cashier, <chuckles> tính tiền rồi đi về. <laughs> Cho chị đứng may là nói. <chuckles> Đúng rồi. Ờ, ưm, chứ có nói với ai đâu. Ừm, hay thế. Vậy là vậy là chắc là bạn là hướng nội nhiều hơn hướng ngoại chút xíu ha. Tại vì thường tại vì thường thường hướng hướng nội là đa phần nó, ưm, nó cũng nói chuyện, nhưng mà nó sẽ ưu tiên cái cái cái phần mà không nói chuyện nhiều hơn. Đúng rồi. Đó. Thì, à, h hiện hông cái đó cũng có mặt tốt, cái đó cũng có mặt tốt là <chuckles> ờ, sao, sao?
Ờ. May quá may quá là cái cô bán hàng ừ, lại được nói chuyện với mình, đó, chứ không là mình chả nói chuyện với ai luôn á. Ờ. Ưm. Ừ. Ờ, đúng rồi đó. Thì, ưm À ha. Gọi là tùy vấn đề. Ờ, đó, đúng rồi. Thì thì mình cũng nói chung là mình biết một phần là do cái công việc của mình á. Trong ừ, tại vì công việc thôi chứ thực ra là mình nghĩ là mình thích nói lắm. Mình cũng thích gặp mọi người lắm, thế nhưng mà tại vì mình làm việc ở nhà quá lâu ấy.
Ừm. À, ô kê, ô kê. Ờ, thì tui nói cái đó là nhu cầu thiết yếu á. Ừm, đúng rồi, sao, sao?
À! Tại vì ở nhà quá lâu ấy, thành ra mình mới bị là, kiểu, hướng nội nhiều hơn ấy, mình, kiểu, quen ấy. Bây giờ, kiểu, không gặp mọi người thấy cũng chẳng sao ấy, cho nên không không cần gặp nó cũng được ấy. Ờ.
Ừm. Ờ, quen hả? Ờ, ô kê, ô kê, đúng rồi, đúng rồi, có thể. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, đúng, đúng. Cái này thì mình thấy là, kiểu, cũng tùy tùy giống như là bạn thấy hông cần thiết thì bạn cũng hông cần phải nói, nhưng mà cái việc gặp nhau trực tiếp thì mình thấy lúc nào nó cũng có, ưm, nói chung là, sao ta, có một số người, ờ, mình thấy cái này cũng tùy theo tính người ha. Thí dụ đối với mình thì gặp nhặt nhau trực tiếp á thì nó vui hơn, nhưng mà cũng có một số người người ta lại ưu tiên là, kiểu, giống như, điện thoại, tại vì người ta đối với người ta là thời gian quý báu thì điện thoại cho nó nhanh, tiện hơn, đúng hông? Ờ, đó, vậy đó. Nên cũng tùy theo mỗi phong cách của mỗi người, đúng hông? Ừm.
Ờ. Ồ! À, ừ. Luôn ấy. Ờ. Ờ, ừ. Ờ. Đúng rồi. À! Tiện hơn, đúng không? À, ờ, đúng rồi đó. Thế nhưng mà nói chung là

Ờ, đúng rồi. Nhưng mà mình thì hy vọng là mọi người không gặp trường hợp giống mình, bởi vì mình thấy cuộc sống của mình nó nhàm chán thực sự nha. Nói chung là theo mình ấy, chắc chắn là nên gặp nhau, mọi người cần phải có sự tương tác trực tiếp với nhau thì cuộc sống nó mới có ý nghĩa, nó mới vui, đúng không? Ờ, ừm.
Ừ. Ừ. À. À ha. Ừm. Được, kiểu, ừm, cũng hơi hơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thì cái này, à, mình nghĩ á là vậy nếu mà so với trường hợp của bạn á là mình nghĩ là do bạn không thích thôi, chứ hông phải là bạn hông muốn làm. Giống như bạn nghĩ là không nói chuyện cũng hông có tổn hại tới ai với lại đ <chuckles> có một cái cái gì nó kêu bằng peace mind là, kiểu, ờ, kiểu, giống như, tinh tình trạng yên bình, giống như hòa bình thì mình thí dụ mình thấy thích thì mình làm thôi, đúng không? Cũng hông cần quan tâm tới người ta nghĩ cho nhiều, tại vì mình sống cho mình mà. Ừm, đúng rồi.
À, ờ. À. À. <chuckles> Đúng rồi đó. Ờ. Ờ, ừ, ừ. Ừ. Thế nhưng mà À, ừ. Thế nhưng mà, kiểu, nếu mà ai đó mà có cái vấn đề bất khả kháng, ví dụ giống như mình là công việc, về tính chất công việc đi, thì mình cũng vẫn hy vọng là mọi người sẽ ra ngoài giao tiếp xã hội. Có thể là không gặp ai cũng được, thì mình cứ đi ra ngoài quán quán cà phê thôi.
Ừm. Ừm. À. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. À, đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, đà ơi, kiểu, ừm, ừm, kiểu, người ta phải giao tiếp với mọi người chung xung quanh cho nó vui vui, kiểu, đúng hông? Chứ ở nhà hoài thì cũng hơi chán, đúng hông? Mặc dù là ở ở nhà cái gì cũng có nhưng mà đi ra ngoài đường thì ng có hơi người <laughs> mẹ tui hay dùng chữ "có hơi người", <laughs> ờ, có hơi người cho nó còn sống chút xíu. Ừ, mẹ ừm, đúng rồi. Thật hồi đó tui cũng vậy á, hồi đó tui cũng ừ. Rồi, rồi, rồi, rồi. Ờ, thì mình thấy mỗi người mỗi khác mà, nên, kiểu, cũng hông có mỗi mỗi người có một cách sống khác nhau mà, đúng hông? Nên thành ra ai sống thấy vui là được, bản thân mình vui là được, không cần quan tâm quá vấn đề mọi người nói ha. Rồi, rồi.
Thử gặp người khác đi. Ờ. Đúng rồi đó. Không nhàm chán lắm. Đúng rồi. Ờ. Là vui hơn. Ừ, đúng rồi đó. <chuckles> Đúng rồi đó bạn. Chắc chắn luôn. Ờ. Thì mình cũng hy vọng là bạn cứ luôn lạc quan như vậy nha. Ờm, chứ đừng có như mình, <chuckles> như mình là thế là nhàm chán lắm đó. Ừm. À, ô kê. Ô kê. Ờ, ừ. Hôm nay thì nói chuyện với bạn thì thấy cái chủ đề này khá là hay. Bạn có nhiều cái góc nhìn rất là thú vị và cũng rất là hữu ích đối với mình. Thì mình có thể là ô kê, nghe cái lời khuyên của bạn và hướng ngoại hơn.
Ừm, rồi. Rồi. Ừm. Rồi, rồi, rồi. Rồi mình mình cũng cảm ơn bạn ha, rồi mình cũng cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ ngày hôm nay ha. Rồi, mình tạm biệt bạn nha, rồi bye bye. Rồi, mình cảm ơn, tạm biệt, bye bye.
Ờ. Ờ. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ nha. Ô kê, chào bạn.